जी, एनर्जेटिक में, देखिए, जैज़, पॉप, रॉक, कुछ भी सुन लूँ, या फिर हमारा बॉलीवुड है, एनर्जी से भरपूर है, बिल्कुल। तो वो सुन लेता हूँ मैं, ऐसा और मतलब कि मेरे कदम थिरक उठें। ताकि मेरे अंदर ना, एनर्जी का एक वो चटक-मटक धमाका आ जाए, एकदम तूफ़ान आ जाए, और फिर पूरा
क्या बात है। <chuckles> ओह! मतलब सुबह-सुबह आप गानों पे डांस वगैरह सब करने लगते हो, ऐसा?
जी, हाँ, बिल्कुल, मैं अपने सुबह के ब्रेकफास्ट बनाना, खाना, ये सब में चलते-फिरते मैं डांस करता रहता हूँ, और वो मेरे को एनर्जी देता है, एक बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है। तो मैं अ, ये मैंने कुछ टाइम उम, पहले से मतलब कुछ सालों से करना शुरू किया, हमेशा तो ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ सालों से मैंने देखा कि, "हाँ यार, ऐसा करूँ, तो फ़ायदा है।"
ओह! मतलब कोई ऐसा बदलाव आया था या फिर कोई भावनाएँ जुड़ी हैं, उन चीज़ों के साथ? कैसे आपने ये शुरुआत की? <laughs>
<laughs> जी, देखिए, बदलाव का क्या है? बदलाव तो उम्र के पड़ाव के साथ आया। थोड़ी मैच्योरिटी आई, और फिर मैंने मतलब वास्तविक जो <tsk> जीवन के मूल्य हैं, वो समझे। है ना? अपनी ज़िंदगी भी एक अ, अजीब से हिचकोले खाती रहती है। तो इस दौरान, है ना, टेस्ट चेंज हुआ, वरना बचपन में तो ऐसा था कि बस कुछ जो हमें, जब जब बचपन में सिर्फ़ मस्ती, मस्ती। मैं पापा से कहता, "अरे! पापा, क्या गज़ल और कव्वाली सुनते रहते हो, यार? आज मैं कहता हूँ, "अरे! पापा, वो वाली गज़ल लगाओ। पापा, वो वाली कव्वाली लगाओ।" <chuckles>
अच्छा। अच्छा। <laughs> साथ में मिलके सुनते हैं ना?
साथ में मिलके सुनते हैं, जी। अब समझ आता है कि पापा को कव्वाली <chuckles>
क्या बात है! बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, काफ़ी अच्छा लगा। पर देखिए, कहीं न कहीं, ये संगीत है ना, वो रिश्तों को ज़्यादा जोड़ के रखता है। है ना? तो आप हर एक रिश्ते में संगीत के जो सुर हैं, उसके मायने भी शायद अलग-अलग होंगे। जैसे पापा के साथ तो आपने बता दिया, मम्मी हैं, भाई-बहन हैं या फिर कोई परिवार में और सदस्य है, उनके साथ संगीत का रिश्ता कैसा है आपका?
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। जी। जी, जी, जी।